Hola, ¿qué tal?, buenas tardes, eh, ¿cómo es que te llamas?, disculpa.
Hola, buenas tardes. Yo soy Karla, ¿y tú?
Me llamo Jorge, un gustazo. Oye, Carla, ¿qué te parece si hablamos de un tema que es algo profundo? ¿Qué qué piensas de que es justo de que algunas personas mueran solas?
Mm, yo creo que en general no es justo, pero hay muchos factores que influyen en eso, y también hay ciertas personas que, tal vez sí prefieren estar como no estar tan acompañadas en esos momentos, depende de la personalidad de la gente, porque no sé si conozcas a personas así, yo sí he conocido o he tenido familiares que dicen: "No, yo en esos momentos no tampoco no quiero como que estar así rodeado de gente", depende mucho de la perspectiva.
Estoy de acuerdo. Cierto. Sí, caracteres, ¿no?, qué qué tipo de persona ha sido de joven, por eso es que te lleva a ser a lo mejor más introvertido o extrovertido, pero eso mismo, muchos momentos, este, y también cómo te trata la vida, terminas estando solo y tomas este ciertas actitudes que alejan a la gente. Y a lo mejor, pudo haber sido un tiempo que que pudiste haber buscado ayuda para poder tener una buena atmósfera alrededor tuya y y no no quedarte solo. Sí, hombre y, eh, qué triste sería eso, ¿no?, en en to todos los aspectos, pero creo que también que que hay muchos hijos que ahora se han quitado la responsabilidad de los padres, ¿no?, ¿cómo lo pie cómo lo ves tú?
Sí. No se dio. Sí. Claro, yo creo que, eso de que ya últimamente los hijos a veces ya no tienen ni ni ganas de estar, eh, ya en su vida adulta con los papás, como que los hacen a un lado, ya cuando ellos ya están en la tercera edad, y no, ni siquiera van a visitarlos o así, y si se llegan a enfermar o algo que necesiten como depender de ellos, los prefieren meter a un asilo o o ya los dejan a su suerte, ¿no?, sí he visto muchos casos así.
Sí. Es verdad. Sí, es muy es es muy injusto totalmente de acuerdo la la la perspectiva que están teniendo los jóvenes hoy es solamente ellos. Ya no ya no piensan en plural, ¿no?, ya no piensan en la familia. Digo, no todos, pero se ha visto mucha esa tendencia de que quiero vivir la vida, quiero pasar las experiencias que tengo que pasar. Y no es que sea injusto, pero yo creo que debe de haber un equilibrio porque no podemos abandonar a los que dieron todo por nosotros, los que nos dieron la ayuda. Obvia obviamente, creo que también hay jóvenes que no han tenido la oportunidad que otras personas, de estar en una buena cuna, es haber nacido en un buen lugar, de una buena familia. Y también eso ha influido, ¿no?, de que que terminan estando solos, terminan estando sin la compañía, que detestan las amistades, que detestan, este, vaya, tener una sociedad en donde participen. Pero también puedo s Adelante. Sí, y también creo que puede ser de enfermedad, obviamente. Enfermedades aportan mucho a que las familias se separen. De que hay enfermedades muy pesadas que hacen que, dicen: "No puedo soportarlo" y digo, no lo entiendo porque obviamente lo más importante es, eh, estar ahí en ese momento difícil, ¿tú qué?
Y es muy injusto. Sí. Sí. Claro. Y también es es otro factor. Sí, debería ser.
¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que debería ser uno de los momentos más críticos en el caso de que, sabes tú que debes estar apoyando a tu familiar, que debes de estar con él cuidándolo y todo, pero hay gente que no, por una o por otra razón, se aleja, ¿no?, que dice: "No soporto ver esas cosas", porque a veces sí es muy fuerte, como por ejemplo, con el cáncer. A mí me ha tocado ver familiares con cáncer, y a veces sí es muy fuerte ver todo ese proceso de que cómo se van deteriorando, y hay algunos que por eso dicen: "No, yo mejor me alejo de ahí".
Así es. De acuerdo. Sí. Ay, lo siento. No lo no lo soportan.
Sí, o hay otros que no tienen paciencia y dicen: "No, yo no voy a estar cuidando a alguien, no voy a ser enfermero de nadie", y también se van.
Sí. Exacto. "No, no estudié para eso", ¿no?, dicen. Salen con esos comentarios que aquí no tiene nada que ver con ser enfermero, tiene que ver con con lo que eres como persona. Yo creo que eso ha afectado mucho, ¿y cómo pie cómo ves esto, no?, que afecte esto a la sociedad, que le la gente se esté muriendo sin la compañía.
Sí. Yo creo que sí nos nos debe a todos de de preocupar o de también de afectar en cierto modo de que sabemos que debemos ser más empáticos, ¿no? Que no debemos dejar tampoco que si sabemos que hay alguien que necesita ayuda, que está solo porque sus familiares no no se encargaron de él, o así, o a la gente, los adultos mayores, que los dejan así a su suerte, deberíamos nosotros tener como esa conciencia de tratar de ayudarlos o de al menos como acompañarlos un poco, porque a mí sí me da tristeza eso de que, más que nada, los adultos mayores, ellos hicieron todo por criar bien a sus hijos, darles todo, y, ¿con qué les pagaron?, con eso.
Ujú. Eh Totalmente acue Sí, sí, sí. No y Todo. Todo, todo, todo. Exacto. Y mira, y por ejemplo, es como cuando tú llegas con vienes de un viaje de lejos, ¿no? Y resulta que llegas a ver a tu familia, y te alegras, y dices a lo mejor no estás todo el tiempo, pero te alegras de estar en ese momento con tu familia, de la gente que que que creció contigo, que te ayudó.
Exacto.
Y ahora resulta que en ese momento difícil, tú no puedes estar ni un ni una hora, pues, en pocas palabras. Eso es triste, es yo creo que eso perjudica a le a la unidad, a la identidad familiar. Antes, recuerda que que las familias era el apellido, hoy no importa el apellido, es es uno solo, mi nombre nada más.
Sí. Y ahora ahora ya son las cosas como todo es más más independiente, ¿no? O ya Sí. O ya como que también, no sé si hayas escuchado eso que dicen mucho en las redes sociales, eso sí, hasta me da risa el punto al que han llegado las cosas, que muchos dicen, no, es que tú no quieres. Si uno les dice que no quiere tener hijos, dicen: "No, es que entonces, ¿quién te va a cuidar de de viejo? ¿Quién te va a ver cuando te estés muriendo?" Y no, yo les digo: "Ya eso ya no aplica, ni siquiera. Porque hay mucha gente que tiene muchos hijos y ninguno de ellos lo quiere cuidar en su vejez".
Es superficial, pienso. Cierto. <laughs> No, y y ya ha sido una, ah, un parte aguas, yo siento, ¿no? Porque, por la misma situación de que dice mucha gente, es que yo ya no quiero tener hijos porque realmente no sirve de nada, ¿no? Eb en globalizar, no, no es que sea la idea única, ¿no? Sino que dicen, no, ¿pa para qué? No, pues, yo pienso que la familia es importantísima. No nada más para que me cuiden, es porque realmente tengo que trabajar para ellos y darles un futuro a ellos, porque es la única forma de que yo voy a prevalecer a través de ellos. Y por ende, vaya a re voy a recibir porque hay hay algo que yo siempre he creído, que lo que haces bien lo vas a mul vas a recibir multiplicado. Entonces, en un f en un futuro no, igual y no es de tus hijos, sino de la persona que tengas alrededor, pero tiene que ser mucho la mentalidad de la gente, ¿no? Porque hoy, yo me acuerdo antes de te comentaba que tengo alrededor de 45 años, que antes teníamos las puertas abiertas y todo mundo llegaba a tu casa y convivía, y estaban juntos, los abuelitos, no estaban solos, los nietos corriendo por todos lados, los papás y la mamá, y ahora ya no se ve eso.
Sí. Claro. También. Ujú. Y ahora y Sí. Sí, ahora creo que las cosas han cambiado mucho en estos tiempos con la con las redes, ¿no?, y con las tendencias que hay últimamente de que mucha gente como que ya es más más egoísta de eso de que ya ves ven a la gente mayor y ya los hacen a un lado, ya no ya los consideran como los aparatos cuando son viejos, ¿no? Que dicen, ya está obsoleto, ya.
Cierto. Sí, sí. Exa Estás obsoleto, ya no sirves. Vas para allá.
Sí, y se me hace se me hace a mí muy cruel, porque todos en algún momento puede que nos veamos así en esa situación.
¿Y qué piensas que le el papel que forma la familia en este en este tiempo con los abuelitos? ¿Qué cómo le haría la familia para poder resolver ese distanciamiento que se está provocando por lo mismo que está hablando la sociedad?
Yo creo que hay que ser bueno, aunque eso también afecta mucho de que si te criaron a ti de cierto modo, pues, eso te forma para saber cómo vas a ser ya de adulto. Creo que si a muchos de nosotros, que nos criaron con esos valores, nosotros vamos a saber lo que es correcto, de que tenemos que ayudar también a nuestros padres, a nuestros abuelos, sí. Pero Sí. Pero ya es más difícil con la gente que que se crió ya desde pequeños así, ¿no?, que no les enseñaron valores y que les enseñaron a ser así, egoístas. Entonces, es muy difícil que ya de adultos quieran hacer que comprendan.
Ajá. Sí. Con esa herencia, ¿no? Con la cultura. Mira, yo creo que tiene que ver mucho que la gente no quiere prepararse, en general. Yo creo que, por ejemplo, yo si quiero estudiar algo en la vida, tengo que juntarme con personas que han estudiado esa parte en la vida, ¿no?, o que han trabajado en esa área en la vida. ¿Para qué? Para que me ayude a sumar más cosas de experiencia a mi a mi a mi experiencia, en pocas valga la redundancia, y poder hacer las cosas mejores. Pero aquí en la familia, ¿quién es el punto o el eslabón importante para que se llegue a unificar los nietos con los abuelitos y los mismos hijos?
Y es Es muy importante que, pues, todos tengamos esa conexión, ¿no? Que todos en la familia sepamos, estemos conscientes de que pueden presentarse cualquier tipo de problemas o de situación, y y que no no debe de separarnos, sino que debe de hacer que nos apoyemos.
Exacto. Sí, sí, sí. No sé si escuchaste alguna vez que esa frase de, la sangre es la sangre. Primero la sangre.
Sí, sí la he escuchado.
Ah bueno, pues, es que de eso vas a todo, porque, por ejemplo, eh, desgraciadamente yo he visto en estos tiempos, ¿no?, como hay familias que se terminan separando y los que te vienen echando la mano, ¿quiénes son? los papás.
Pues, otra gente que sí, o también puede ser, a veces hasta un extraño o otras gentes que no son familia, a veces hasta son los que te ayudan más o que se te tratan mejor que la propia fami
Te aportan, cierto. Cierto. En efecto, pero eso también influye en los valores que tiene esa persona que desee ayudar. Entonces entramos a lo que es la la empatía, lo que es lo lo sensible que eres hacia una persona que está padeciendo algo. Entonces y y eso influye mucho en los valores que se han perdido. Yo creo que es importante que, como personas de diferentes edades, nos nos juntemos como una sociedad pensantes, latiente, eh una p una sociedad que que no sea a parte de lo que pasa alrededor de los problemas, sino al contrario, que se involucre y e invo e involucre las nuevas generaciones, para saber qué hacer en un futuro, y, por ejemplo, este punto que es importante, que no mueran los abuelitos solos, este, eh, demos u una parte de nosotros, o sea, tiempo, y tiempo es vida, en general.
Sí, tambi También, sí. Y creo que hay que valorarlo, ¿no? Como dicen también: "Hay que valorar mucho a la gente mayor porque tiene muchas experiencias y tienen mucho que enseñarnos también". Y que, como dicen también, como dicen que: "A veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde".
Sí, también lo creo. En estoy totalmente de acuerdo. Sí, desgraciadamente tenemos que, a veces, que pasar ese tramo en la vida, ese trago amargo y poder enfrentar la la mala la mala administración que tuvimos de esos tiempos de calidad con las personas. Entonces, al al ser personajes que no fuimos o no le dimos el valor adecuado, hoy nos hacemos de la vista gorda. Entonces, ah, para amar a alguien ¿qué tienes que hacer? Invertirte en ellos. No no vas a amar a alguien nada más porque sí, porque si no mis papás, por ejemplo, no me hu no me hubieran ayudado a estudiar una carrera, no me hubieran ayudado a estar en un eh, tener un trabajo, no me hubieran ayudado y a no rendirme, ¿me entiendes? Entonces, estuvieron en esos tiempos difíciles para mí y en ese momento, pues, yo lo tengo que devolver multiplicado, ¿por qué? Porque dieron todo.
Ujú. Sí. Sí, porque al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Que ellos te apoyan en en todo momento. Te dieron todo lo que estuvo en sus manos, y tú también tú también como te han enseñado esos valores, y y sabes que ellos pusieron mucho esfuerzo en ti, tú también quieres, eh, devolverles de alguna manera todo eso que que hicieron, ¿no? O o hacer que se sientan también orgullosos, que digan: "Pudiste pudiste ser un buen ciudadano, una buena persona para la sociedad, y alguien que sí O sea, alguien de valor".
Claro. En efecto. Así es. No, y po y y y poner ese hombro. Ese hombro que ellos pusieron, es devolverlo. ¿Sabes qué? Me toca a mí meter el hombro, papá, te voy a ayudar. Mamá, te voy a ayudar, vamos a salir de esta también. Porque, los viejitos llega un momento en que ya no Se vuelven como niños. ¿Sí?
Y como dicen, vuelven a ser niños.
Exacto. Entonces, de desgraciadamente, lo me la mejor parte de su vida, nos la dieron. Entonces, qué ingrato de mí, no pensar en devolver un poco, de lo mucho que me han dado. Sí.
Y y también, pero también yo creo que ahora está mucho esa perspectiva de lo que te decía, de que mucha gente como que ya tiene ese egoísmo de que dice: "Nada más voy a tener hijos para que me me cuiden". Como con la expectativa de que me cuiden en la vejez, y no. O, sea, eso se me hace a mí que es puro egoísmo.
Sí, no. Pues, eh, de acuerdo. Pero, am, va junto con pegado. Cuando tú haces mucho por tus hijos, tus hijos te lo van a agradecer al futuro. Vas a ver, eso es normal. O sea, no es de que lo digan por decir, sino que, simple y sencillamente, es una ley: "En lo que siembras, vas a cosechar, y lo vas a cosechar en su tiempo". Y eso, es parte bonita, ¿por qué? Porque si yo doy todo para mis hijos ¿Qué crees que va a pasar? Mis hijos van a estar conmigo al final. Yo siento que eso es importante, ¿sí? No de que me mantengan, sino que estén conmigo.
Sí. O o Sí. Sí, como sentirse acompañado, ¿no? Es lo importante en esos momentos.
Exacto. Bueno, pues un gustazo, Carla. Otra vez, hasta pronto.
Hasta pronto.